あ、はい。
なので、ま、だから、そちょっと前ぐらいですかね。11時頃からもう、あ、眠たいな、眠たいなってなって。で、すんなり寝れるっていうパターンがうん。
あ、はい。 ああ、なるほど。
できてる時はできてるんですけど。うーん、ななんでしょうかね、なんか、そういう時に、うーん、なんか、すごく疲れてたりするとうーん、ま、眠いんですけど、その寝るまでの行動すら、さぼりがちというか、なんかね、おふお風呂に入ったりとかなんか、ね、歯磨いたりみたいなのが嫌で、ちょっとスマホをダラダラ見ちゃうみたいな。
はい。 あ、はい。 <laughs> はい。 ん、うんうんうん。
そういうことも、ああるんですよね、うん。
なるほど。そういう日って、例えばすごい疲れてる日って、家に帰ってきた段階で、あ、これ寝れないやつだなって、なんとなく、こう、予想できたりとかってしますか？
うん。 はい。 ああ、でも、ああ、確かに、まあ、疲れた今日疲れたなみたいな実感はありますよね。うんうん。うんうん。
はい。なんか、そういう日用のルーティンを組んじゃうとかって、ま、そういう日に合わせて。で、そういう日が眠れないっていうか、あの、そういう無駄な時間を過ごしてしまうっていう感じでしたら、そういう日に合わせたルーティンを組んでしまうっていうのは逆にどうですかね？
あ、はい。 うんうん。 あ。確かにいいですね。なんというかね。ものすごく疲れた日用の、ね、を用意別で用意しておくっていうことですよね。あ、いいですね、それ、うん。
はい。 そうですそうです。だから、例えばですけど、その、ま、問題点として、ずベッドにお行く時間が、あの、遅くなってさぼりがちっていうことでしたら、もう帰ってきたらすぐ全部終わらせちゃうみたいな。帰ってきたら、そのままその足で脱衣所まで行って、すぐお風呂入って、シャワーささっと浴びて、ま、あの、もう、それでご飯も食べて、もうほんとにあと寝るだけみたいな。
はい。 ああ、ん。 はい。 はい。はい。 うん。うん。 うーん、確かにね。うん。
いつ寝てもいい。が、まだその時じゃない、みたいな状態にしとくみたいな。
はい、あ

あ、まあ、理想としてはその、ううん、12時前とかにベッドに入るんですけど、うん、あ、でもスマホ、確かにほんとに酷い時はそこにスマホ持って持ち込んでしまって、ね、ベッドにね寝転びながらスマホダラダラ見て時間経つな。うん。
はい。 あ。 なるほど、じゃ、はいはいはい。じゃあ、そのご自身はあれですかね、もうスマホをは、基本的にベッドルームには持ってかないみたいな感じでで、対策は一応されてるみたいな。
あ、そうですそうです。あの、可能な限りそこはね、あの、ベッドから、あ歩かなければ手が届かない場所に置くようにしてるんん
ああ、なるほど、なら そこはそれは素晴らしいですね。うんうんうん、なるほほどな。
うーん。 なんですけど、ちょっとね、そのルールを破ってしまう時とかもあるんですよね、うーん。はい。
<chuckles> なるほどね。じゃあ、えっと、ま、基本的になんかそのリビングルームとかで、携帯をこういじったたいじってたら、こう2時1時とか2時とかにこうなっていっちゃうみたいな。